देखिए, मैं आपको बताऊँ तो काफ़ी समय से मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, मतलब कभी-कभी होता है ना भूतकाल जो होता है ह वो हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ने नहीं देता। तो देखिए, यहाँ पे मैं मेरी समस्या आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे, पुरानी जो कब कोई यादें होती हैं ना जैसे एक समय पे मेरा एक दोस्त था, किसी के ज़रिए वो बना था और वो मुझसे बहुत छोटी उम्र का मतलब शायद 4-5 साल छोटा था, शायद उससे भी ज़्यादा हो सकता है। मतलब मैं तो उसे मतलब दोस्त के तरीके से ही बातें-चीतें करना, होता है ना कि दोस्ती की कोई उम्र नहीं होती है। तो मेरी जो एक दोस्त थी उसके ज़रिए वो मुझे छोटा सा मिला था दोस्त पर देखिए कहीं न कहीं अ, समय के साथ बातचीतें ज़्यादा हुई हमारी, उसे जब परेशानियाँ होती है मुझसे साझा करता था, धीरे-धीरे अ, मतलब अ, हम बहुत ही पक्के वाले दोस्त बन गए, फिर हुआ कुछ ऐसा कि जहाँ पे अ, उसको कुछ अलग तरीके की मुझसे भावनाएँ शुरू हो गई होना, और मुझे पता चल गया क्योंकि मैं उम्र में थोड़ी बड़ी थी, है ना? तो मैंने उनको बोला कि देखिए ये हम सिर्फ़ दोस्त थे मुझे कभी ऐसा विचार नहीं आया, आप कुछ गलत ही समझ रहे हैं। है ना? दोस्ती में तो देखिए हम सब बातें करते हैं, घूमना-फिरना सब लोग साथ में जा पर उनको कुछ अलग तरीके की भावनाएँ हुईं, तो मैंने वहाँ पे ब्रेक लगा दी। पर देखिए, ये तो एक छोटी सी घटना मैंने उसकी दर्शायी आपको पर कहीं न कहीं वो भी जो चीज़ें हैं ना वो मुझे कभी-कभी सताती रहती है कि ये हुआ था, वो हुआ था बोलते हैं ना पुराने ज़ख्म मतलब मुझे बुरा लगता था कि अरे यार मैंने ये क्यों किया है ना? फिर एक समय में मुझे लगा कि मैंने अच्छे दोस्त को खो दिया, है ना, पर मैं नहीं चाहती थी उसे खोना पर देखिए कहीं न कहीं उनका थोड़ा अ, वर्तन उस तरीके का हो गया था ना कि फिर मुझे ना चाहते आते हुए भी दूरियाँ बना देनी पड़ी। और कहीं न कहीं थोड़ी नकारात्मक हो गई और देखिए अभी वर्तमान में भी मुझे कभी-कभी वो सारी यादें आ ही जा रही हैं, मैं क्या करूँ?
हुँ। हुँ। हुँ। जी। हुँ। हुँ। जी। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। जी। हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। जी, बिल्कुल। मैं आपकी समस्या को समझ सकती हूँ। अ, लेकिन आप चिंता मत करें आपकी समस्या का हल निकालने की मैं पूरी कोशिश करुँगी। अ, लेकिन उससे पहले ना मैं आपकी समस्या को थोड़ा विस्तार से समझना चाहती हूँ। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि कौन-सी यादें आपको सबसे ज़्यादा परेशान करतीं हैं?
हुँ। देखिए अ, कभी कहीं पे बाहर जाना रहता है ना तो मुझे याद आ जाता है कि हम भी बहुत सब ग्रुप में जाते थे एन्जॉय करते थे। मतलब मैंने कभी कॉलेज वग़ैरह में जो भी एक्टिविटी होती थी ना उसके लिए कहीं बाहर आना जाना होता था उससे मुलाकातें होती रहती थी। हम सब खाने-पीने के लिए बहुत मतलब बाहर जाते थे मतलब जब भी कभी कोई खाना दिखता है तो याद आ जाती थी। कभी-कभी तो अ, उसकी की गई हुई बातें भी मुझे याद आती है। इस तरीके से वो चाहे मुझसे छोटा था पर अच्छी-अच्छी बातें भी कर लेता था। कहीं न कहीं वो बोलते हैं ना एक दिल खोल के जिसको हम सारी बातें बता सकते थे ना वो मैं अभी मतलब अ अ, तनाव ऐसा महसूस करती हूँ कि श अभी मेरे पास ऐसा कोई है ही नहीं कि मैं किसी को कुछ बता पाऊँ, है ना? तो कभी किसी को कुछ अ, बोलती हूँ कभी उसके जैसा कोई देख लिया कभी किस उस उसकी तरह किसी ने बातें छेड़ दी मतलब बोलते हैं ना कि कोई ना कोई ऐसा होता है जो उसकी याद दिला ही देता है चाहे अ अनजाने में ही सही। तो वैसी चीज़ें हो रही हैं मतलब मैं चाहती हूँ कि उस उसको मैं अभी भूल जाऊँ मुझे पता है कि अगर हम मैंने संपर्क करने की फिर से अगर कोशिश भी की, तो उसके लिए शायद बुरा हो सकता है, है ना? मुझे तो पता है मुझे कुछ इतना अ अ, लगाव नहीं है मैं बस दोस्ती के नाते देख रही हूँ। पर मुझे लगता है अगर मैंने फिर से संपर्क किया उनका तो कहीं न कहीं उनके लिए शायद बुरा हो सकता है तो मैं नहीं चाहती फिर से अ, उनको कोई उम्मीदें झूठी दूँ। है ना? बस ये पुरानी यादें हैं उससे मैं बाहर निकल के अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहती हूँ।
हुँ। हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। जी, बिल्कुल, मैं समझ रही हूँ। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि क्या अभी कोई बड़ा बदलाव या फिर स्थानांतर कुछ हुआ है ऐसा?
हुँ। देखिए, अभी तो बदलाव तो बहुत ही आ गया है। इस बात को शायद 8 से 10 साल हो गए होंगे शायद इस दोस्त को खोए हुए। पर अभी भी उसकी कमी मुझे खलती है कि शायद वो होता कम से कम मैं दिल की बातें उसे बता पाती, ये बदलते हालात बद बता पाती, है ना। शादी भी मेरी अब तो हो गई है। पर देखिए कहीं न कहीं वो बोलते हैं ना फिर भी शादी के बाद भी कुछ न कुछ परेशानियाँ हम झेलते रहते हैं। होता है कि कोई हमारा दुःख सुने, हमें मतलब अ, सहारा दे। है ना। हम भी अपने मतलब देखिए मायके में तो हम कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे भी वो लोग परेशान हो जाएँगे। तो मैं चाहती हूँ कि कोई मेरा जो दोस्त था अभी भी देखिए मैं किसी पे उतना भरोसा नहीं कर पाती, जितना मैंने उसपे किया था, उस समय पे। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि स्थानांतर अगर हुआ, इतने साल भी बीत गए, पर फिर भी वो यादें अभी भी मेरे अंदर ज़िंदा है। मैं चाहती हूँ कि कहीं न कहीं उसकी झलक देख लूँ। कभी-कभी तो होता है कि अ, उसकी फोटोज़ देख ली, हमारी साथ में घूमने-फिरने की तस्वीरें देख लीं। पर क्या करें, उसका कोई फ़ायदा तो है नहीं। पर देखिए मैं वो यादें सिर्फ़ रखना चाहती हूँ ऐसा नहीं है कि अ, मतलब सब उसे भूल जाऊँ। हाँ ठीक है पर उतना मैं नहीं लेना चाहती खुद पे कि वो हावी हो जाए। और मेरा जो अभी नया रिश्ता भी है मतलब जो भी शादी का उस पे भी वो असर करे, है ना। क्योंकि हम किसी को जानते भी नहीं है कौन किस तरीके से बातों को समझेगा, सुनेगा है ना।
हुँ। जी। हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। जी। बिल्कुल, मैं समझ रही हूँ आपकी बात को। <clicks tongue> तो आप मुझे ये बताइए कि आपका जो रोज़मर्रा का समर्थन नेटवर्क कैसा है? जैसे कि आपके परिवार आपको या फिर आपके दोस्त हो गए, वो आपको समर्थन देने में मदद करते हैं?
उम, देखिए, सच बताऊँ तो इन बातों का तो शायद मेरे भाई-बहनों को ही ज़्यादा पता है इसके अलावा तो मेरी शादी हुई है, अभी नई-नई ही शादी हुई है, तो कहीं न कहीं मैंने किसी को इसके बारे में कुछ बताया नहीं कि क्योंकि सब बोलते हैं ना कि शादी के बाद चीज़ें बदलती है कभी-कभी। मतलब अभी नया जो व्यक्ति जिससे मेरा जुड़ाव हुआ है मेरे साथी के साथ, मतलब उसको भी मैं अभी अच्छी तरह से जानती नहीं हूँ, है ना। तो मुझे उनको बताना भी ठीक नहीं लगता है, हो सकता है शायद हमारे भी रिश्ते में दरारें आ जाएँ। हालाँकि हम दोनों एक-दूसरे से प्यार भी करते हैं, ऐसा नहीं है पर मैं नहीं चाहती कि गलत फ़ैमिलियाँ हमारे बीच में बढ़े और हमारा रिश्ता भी खराब हो जाए, हालाँकि वो एक दोस्त था, वो मेरी एक अच्छी सी याद जो बोलते हैं ना अच्छा सुनहरा सपना वैसे वो मेरा था, पर मैं नहीं चाहती कि मैं बढ़ते हुए मेरे पति के साथ मेरा आगे जो जीवन है, उसपे ये यादें हैं, वो मतलब अ, तकलीफ दें और कहीं न कहीं हमारे बीच में कोई झगड़ा या गलत फैमिली पैदा हो, है ना। तो इस वजह से मैं इन यादों को भूलना चाहती हूँ।
हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। जी, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, मैं समझ रही हूँ आपकी समस्या को। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि आप मतलब ये चाहते हैं कि आपकी जो पुरानी यादें हैं, वो आपके वर्तमान और आपके भविष्य के लक्ष्य को प्रभावित ना करें बिल्कुल भी?
हाँ, बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि उसका मैं कभी किसी के सामने ज़िक्र भी ना करूँ और मैं ख़ासतौर पे बस मेरे लग्न जीवन में अभी अच्छे से खुशी-खुशी आगे बढ़ना चाहती हूँ, मेरे पति के साथ। मतलब देखिए, कभी-कभी होता है ना, अगर हम कॉन्टैक्ट में भी रहते हैं, तो मेरे यहाँ से नहीं, पर उसके यहाँ से कुछ चीज़ें अगर फिर से वापस हुईं, या किसी को पता चला, तो मैं तो एक लड़की हूँ, मेरा तो सबसे पहले ख़राब लगेगा, है ना? बुरा लगेगा। तो मैं नहीं चाहती कि वैसी कोई परेशानी मुझे सामना करना पड़े, क्योंकि उनके मन में जो भी चीज़ें थीं, मैंने बताया पहले भी कि वो बहुत छोटे हैं मुझसे, 4-5 साल। तो वैसे तो वो मेरा भाई जैसा हुआ, है ना? पर मैंने उनको बहुत बार समझाया था, पर वो नहीं समझे थे। तो उसकी वज़ह से ही मैंने फिर बातें, या मैं बोलूँ कि उनके साथ मिलना-जुलना कम कर दिया। है ना? तो बस उसके रहते वो चीज़ें मुझे याद आती हैं और मैं सोचती हूँ, अगर मेरे पति को कुछ पता चला, उनको शायद गलतफ़हमियाँ हुईं, है ना? तो मैं नकारात्मक सोच में कभी पड़ जाती हूँ कि ये यादों के चलते, मैं आगे भी नहीं बढ़ पा रही हूँ, सकारात्मक सोच भी नहीं ले पा रही हूँ, तो बस आप मुझे इसके लिए कुछ सुझाव दे दीजिए?
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। जी। हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। जी। जी, बिल्कुल, मैं आपकी समस्या को समझ चुकी हूँ, लेकिन मैं आखिरी बात आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप किन गतिविधियों से आराम महसूस करते हैं?
अ, देखिए आम तौर पे अ, मैं अपने परिवार से कभी-कभी बातचीत करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि अभी नया माहौल है ना तो यहाँ पे हमारी तरीके से कुछ नहीं हो पाता है। और कभी-कभी अपने शौक वगैरह है उसको पूरा करती हूँ तब भी मुझे अच्छा लगता है, और कभी-कभी नज़दीक में टहलने जाना, मतलब लोगों से मिलना-जुलना बातें करना क्योंकि पूरा दिन घर पे होते हैं तो वो भी मुझे अच्छा लगता है।
हुँ। जी। हुँ। हुँ। जी बिल्कुल, मैं आपकी समस्या को समझ चुकी हूँ। तो देखो अ, ये समझना महत्वपूर्ण है कि आपके लिए कि जो पुरानी द यादें होती हैं वो बिल्कुल आपके जीवन का हिस्सा है। इन्हें दबाने या फिर भूलने की कोशिश करने के बजाय, आप इसको सविकार करके आगे बढ़ोगे तो आप कुछ ना कुछ सीख कर ही जाओगे। और बिल्कुल अ, यादों से जुड़ी भावनाओं को आप लिख सकते हो, या फिर कोई ऐसा विश्वसनीय व्यक्ति होता है उससे आप अपनी बा मतलब बातों को साझा कर सकते हो या फिर संगीत या लेखन के माध्यम से व्यक्त करने में भी आपकी मदद करेगा। इससे क्या होगा आपका मानसिक बोझ जो है वो हल्का होने लग जाएगा। और बिल्कुल, सीख और सकारात्मकता पर ध्यान दें, पुरानी यादों से बिल्कुल प्राप्त हमें जो सीख मिलती है उसको पहचानें और उसे भविष्य के लिए उपयोग करें, ताकि आप भविष्य में अ, जो आपको लगता है कि मुझे मैंने जो किया वो आप नहीं करना चाहते तो आप उससे सीख पा सीख ले सकोगे और नकारात्मक अनुभवों को भी जीवन में एक सुधार की तरह समझे, और मजू अम, मतलब ये आपको ना मजबूत बनने में भी मदद करेगा। साथ ही साथ देखो अ, बार-बार यादें आना अ, स्वाभाविक होता है, बिल्कुल अ, ऐसा होगा आपको बार-बार यादें आएगी, आएगी। लेकिन ये है कि उन्हें नियंत्रता करना या फिर उन्हें ध्यान केंद्रित करना, इससे थोड़ा-सा म मतलब या तो आपको होगा कि पुरानी यादों को आप अ, या तो सविकार करके आगे बढ़ो, ध्यान या फिर योग लगा सकते हो आप। इ मतलब ध्यान कर सकते हो, योगा कर सकते हो, व्यायाम कर सकते हो, इससे क्या होगा ना मन को ना वर्तमान में बनाए रखने में आसान करेगा। आप इससे ये होगा कि आप बाकी पुरानी यादों को तो सविकार कर ही रहे हो और आप एक वर्तमान में जी रहे हो। और पुरानी यादों में फँसने की बजाय अपने जीवन में एक अ, नए लक्ष्य और एक अनुभव जोड़ें। इससे क्या होगा जो नए अनुभव होंगे ना वो पुरानी यादों के प्रभाव को अ, कम करने लग जाएगा और जीवन को आगे बढ़ाता है और देखो पुरानी यादें से पूरी तरह मुक्त होना तो मैं ये कहूँगी बिल्कुल संभव नहीं है। लेकिन ये है कि समय के साथ और जब आप नई यादें बनाओगे अपने जीवनसाथी के साथ और नियमित अभ्यास करोगे तो इससे क्या होगा आपका जो मानसिक संतुलन है वो भी एक स्थापित होता रहेगा और वो भी समझने लग जाएगा। और बिल्कुल अ अ, कभी-कभी आपको लगता है कि पुरानी यादों से जो जुड़ी भावनाएँ होती है वो बहुत भारी हो जाती है और वो आप किसी से शेयर भी नहीं कर सकते हो। वो जैसे आपने बोला सिर्फ़ आपके भाई-बहन को ही पता है, तो मैं आपको यही सुझाव दूँगी कि आप डायरी पर लिख लो, या फिर आप अपने फ़ोन के नोट्स पर लिख लो। इससे क्या होगा कि थोड़ा-सा ना आपका अ, मतलब ये हो जाएगा कि कहीं न कहीं आपका जो भावना है आप वो बाहर ले आओगे क्योंकि आप ये किसी और के साथ तो शेयर कर नहीं सकते। और अ, खुद को याद दिलाएँ कि आप कठिनाइयों से एक मज़बूत बनी है क्योंकि आप ये बोल सकते हो कि हाँ मैं सक्षम हूँ, मैं आगे बढ़ सकती हूँ। ऐसी जब आप सकारात्मक बातें करेंगे, इसमें क्या होगा कि आपका जो मानसिक संतुलन है वो बनाए रखने में कहीं न कहीं आपकी मदद करेगा और आपके भविष्य में जब आप पुरानी यादों को छोड़ोगे, उसके साथ एक सकारात्मक तरीके से आप आगे बढ़ पाओगे और आप अपने आप पे भी एक आत्मविश्वास बना पाओगे।
हुँ। बिल्कुल। बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। बिल्कुल, आपने जो भी ये सुझाव मुझे दिए हैं मुझे लगता है कि इस पे मैं अगर काम करूँगी तो मैं मेरी यादों को पीछे छोड़ के अपने नए जीवन में आगे ज़रूर बढ़ पाऊँगी। बिल्कुल आपका इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी बिल्कुल, अगर भविष्य में भी आपको मेरी ज़रूरत हो तो मैं आपके लिए उपस्थित हूँ। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।